Senti, ti andrebbe di raccontarmi qual è il ruolo che ha il guardaroba nella tua ida identità personale, perché comunque è un argomento ecco su cui si può viaggiare su più canali. Dimmi un po'.
Assolutamente sì. Infatti, ehm, il guardaroba per me è importante, uhm, sotto molti punti di vista: sotto il punto di vista pratico, uhm, ma anche, mhmm, su quello estetico, perché essendo comunque una persona, uhm, che, mhmm, ci tiene, è un'esteta, a quella che è la moda, i colori e i anche la qualità dei prodotti perché, forse è proprio negli ultimi anni finalmente si capisce che il uhm, il vestiario, in generale, debba comunque rispettare quella che è anche la qualità; perché comprare eccessivamente delle cose che poi, fondamentalmente, durano poco tempo, giusto perché, uhm, sono di moda, ehm, sicuramente non è non fa bene, non fa bene all'ambiente tanto quanto al al portafoglio.
Okay. Al portafogli, esatto. Quindi già qua stiamo entrando in un in un ehm, in u argomento comunque un po', uhm, controverso. Immagino tu ti ti riferisca, no, a queste piattaforme di acquisti online, in cui i prezzi sicuramente sono molto accattivanti ma dietro, ecco, ci può essere, non solo un costo ambientale, ma un costo sociale, giusto?
Mh-mh. Sì. Erto. Assolutamente sì, guarda. Uhm, hai detto proprio la parola giusta: accattivante. È quello che fa la differenza, magari, uhm, tra quelle che è mhmm, che sono le attività, i negozi, uhm, di 10 anni fa, rispetto a quelle di oggi. Perché magari alcune piattaforme non esistevano e quindi, uhm, le ragazzine, uhm, erano impossibilitate nel comprare determinate cose e quindi chiedevano ai genitori e quindi magari c'era anche un, uhm, consumo, mhmm, questo senso, uno shopping meno compulsivo e un po' più guidato da quelle che sono, uhm, i i genitori e quindi da quello che el era anche il loro <tsk> punto di vista. Invece ad oggi le cose sono completamente cambiate dato che, appunto, uhm, ci sono queste piattaforme che comunque permettono, uhm a veramente a tutti a tutte le fasce di poter acquistare, uhm e quindi si ha l'armadio pieno ma in realtà è un armadio vuoto. È quello che molto spesso le persone non riescono a, uhm, capire.
E cer Mh. Ecco ma ma tu con questo tu da questo tuo punto di vista, che è assolutamente condivisibile, hai dovuto fare un po' di opere di convincimento con, magari, le tue amiche o anche i tuoi familiari, oppure tendenzialmente pensi che ormai, ecco, si sta andando un po' in quella direzione perché il problema è proprio sotto gli occhi di tutti.
Mh-mh. Allora, uhm, beh, in realtà credo che finalmente, dato che il problema sia un po' sotto gli occhi di tutti, alcuni si stanno allontanando. Uhm, forse quelli della mia generazione. Il problema, mhmm, è un po' più legato alla nuova generazione. Ma non tanto perché io voglia colpevolizzare la nuova generazione per qualche motivo, ma, semplicemente, perché si trovano in un quasi in un circolo vizioso. Dove, mhmm, ovviamente, tutto è alla portata di tutti. Quindi facilmente possono acquistare qualsiasi cosa essi vogliano. Ehm, purtroppo, ad oggi, è difficile, uhm, comprare magari un <clicks tongue> un cappotto, o comunque u anche un maglione, e parlo dell'inverno, che magari è un pochino più particolare, no? A livello di vestiario, uhm, che sia adatto a livello magari di di di qualità. Uhm, perché il fast fash Eh, perché il fast fashion purtroppo, in qualche modo, sta rovinando un po' tutto. E a volte si pensa: "Ah, ma questa è una maglietta di cashmere". Poi vai a vedere la ehm, cioè, di cashmere non ha niente. Magari è tutt'altro, magari non so
Eh, in che senso? Ti Esatto. Quindi ci possono essere dei mhmm, delle del dell'etichettamento, o comunque delle no nomenclature che possono un po' trarre in inganno. Tu, ecco, come valuti, ehm, la veridicità? O comunque, hai dei brand di riferimento di cui ti fidi?
Mh-mh. Guarda, io, in realtà, una cosa che faccio spesso è, uhm, guardare le etichette. E capire, uhm, prima di tutto, se quel tipo di materiale dà fastidio al mio corpo o meno. Perché, <smacks lips> voglio dire, è anche quello che fa la differenza. Uhm, poi guardare le percentuali, che sono importanti. E, uhm, ovviamente, una cosa che, mhmm, ho scoperto nell'ultimo periodo è il vintage. Che è veramente bello, in realtà, a volte si pensa al vintage qualcosa di vecchio, di retrò. Che non mhmm, che non diciamo, non è più di moda.
Eh, beh, sai, è è è qualcosa che è anche un po' legato, forse, alla cultura del vestirsi bene italiana. Sai, vestirsi 2 volte con la stessa cosa, in alcuni contesti, può essere visto anche male. Invece tu, mi sembra di capire che sei appassionata, comunque in maniera equilibrata, di mercatini, applicazioni, ecco, come come li te li gestisci?
M Mh-mh. Esatto. Sì, sì, sì, sì. Sì. Ma assolutamente. Guarda, è uhm, questo in qualche modo va a anche a, uhm, sottolineare la la mia personalità. Perché sono una persona, comunque, precisa, quindi, in questo senso, mi piace prendere in considerazione quelli che sono magari, uhm, delle delle borse, mhmm, delle camicie di quasi di di nicchia, oserei dire. Nel senso che se tu, mhmm, vai con il proposito di comprarti una camicia, uhm, diciamo classica, quindi quella camicia azzurrina o bianca. Ma se tu vai da il fast fashion, oppure vai nel vintage, la camicia, diciamo, di per sé, da lontano può sembrare la stessa. Ma fondamentalmente, da vicino, il fit, il colore e e e tutto il resto, ovviamente, che viene è completamente diverso. Quindi ci sono, magari, quelle mhmm, quelle cose che io vedo uhm, quegli abiti, diciamo, che puoi mettere ogni giorno. Che magari sono mhmm, e li puoi trovare ovunque, nel nel vintage oppure in qualche mercatino un pochino più particolare. Perché, comunque, mi piace considerare anche quelle che sono, uhm, le marche. E magari poi, nell'eventualità, rivenderlo. Perché no? Perché comunque è una cosa molto molto bella.
Okay. Perfetto. Sì, sì. Ehm, e quindi mhmm, e quindi, ecco, adesso arriviamo al punto, no, perché ci abbiamo un po' girato intorno. Io ti ho guidato, no, in questo discorso dell'ecosostenibilità. Però mi piacerebbe davvero capire, poi, concretamente, i il tuo guardaroba. Quanto e quanto c'è, e come tu te lo gestisci, anche tra i vari, uhm, contesti, no, ambiente la lavorativo, personale, eventi particolari. Raccontami.
Mh-mh. Mh-mh, certo. Allora, prima di tutto, come ti anticipavo priva prima, sono una persona precisa. Quindi anche il mio armadio è preciso. Uhm, è diviso in colori, quindi va dal più chiaro al più scuro. Perché questo mi aiuta e e l'ho notato personalmente, ovviamente. Mi e aiuta a capire che se voglio una cosa blu, so che c'è la sezione blu. Se voglio la cosa verde, c'è la sezione verde dedicata. È molto più semplice e rapido per me fare e creare, magari, anche degli accostamenti, che magari non mi possono venire in mente se tutto co mhmm, la confusione all'interno del uhm, di quello che è l'armadio. Un'altra cosa che mi piace fare, assolutamente, è prendere in considerazione quelli che sono gli abbinamenti a seconda di quello che è il mio stato d'animo. Magari un giorno mi sveglio e sono particolarmente contenta, quindi cerco, comunque, di utilizzare dei colori abbastanza brillanti, o anche il contrario, cioè, quando sono particolarmente triste, un modo per tirarmi su di morale, magari, è quello di utilizzare dei colori che comunque siano vivaci. Anche dei colori pastello, comunque delicati, che possono comunque dare, uhm, armonia anche al viso. L'importante, sicuramente, è che quello che indossi ti faccio sentire, uhm, te stesso, confortevole. Anche al lavoro, perché, ehm, io credo che
Ah, d'accordo. Mh, chiaro. Ecco, ad e ad esempio, al lavoro pe ecco, prima di entrare poi nel dettaglio, mi hai parlato di questa cosa, no, di vestirti un po' a seconda dell'umore. Immagino che qualcuno, no, se ne sia accorta, è un po' la tua cifra stilistica, ne vai un po' fiera?
Mh-mh, sì. Sì. <chuckles> Sì. Sì, sì, sì. No, assolutamente. Eh, praticamente sono sono io, e la gente mi riconosce anche per per questo. Le persone che comunque, uhm, sai, stanno attorno a me, possono capire, magari, il mio il mio umore prima ancora che io possa aprire bocca, in questo senso. E sicuramente al lavoro, uhm, io credo, in generale, che, uhm, la l mhmm, il modo di vestirti dica tanto. Magari, uhm, anche il modo, uhm, in cui ti prepari, ecco, fa la differenza. Se, uhm, vuoi, uhm, mostrare quella che magari è la tua grinta, uhm, o anche quello che mhmm, non so, il il fatto di voler essere rispettato in qualche modo, sicuramente vai a utilizzare dei capi che fanno sì che q questo messaggio venga fuori forte e chiaro. Questo, ovviamente, dipende molto da persona a persona. Perché ognuno ha la sua chiave di lettura in quelle che sono, ovviamente, le le situazioni o come ci si sente.
Esatto, sì, sì. Mh, va bene. Quindi, ecco, mi ci stavi inoltrando, no, nell'ambiente lavorativo. Tu, ecco, lavori in un in un luogo dove è es es mhmm, viene, uhm, diciamo, imposto un dress code, o comunque hai una bella libertà per spaziare?
Mh-mh. Allora ti dico che, uhm, prima avevo un dress code. Era praticamente era una situazione m molto, molto, molto elegante. Uhm, quindi, uhm, molto spesso era, uhm, richiesto l'abito lungo, addirittura. Ehm, abiti lunghi, particolari, uhm, dove, mhmm, insomma, era u un ambiente comunque molto sofisticato. Quindi c'era bisogno di questo dress code. Ad oggi, invece uhm, che stando comunque, uhm, in quello che è l'ufficio, uhm, è cambiato ovviamente il dress code. Però, sai, il livello anche della della situazione che si vive all'interno dell'ufficio, devi comunque in qualche modo rispettarla. Quindi, magari, non è che vado in ufficio con la gonna. Magari preferisco mettermi, non so, una camicia, un pantalone, e giocare con quelli che possono essere degli accessori. In modo tale da, comunque, andare a mhmm, affermare quella che è il mio umore, la mia identità, il fatto che o oggi, magari, mi sento forte, magari oggi, uhm, sono spiritosa. Ecco, sono tutte delle piccole cose che, magari, una persona può s può prendere in considerazione nel momento in cui sceglie di creare all'interno del suo guardaroba una sorta di, possiamo dire, capsule. Cioè quelle che sono degli abbinamenti, uhm, insomma, un po' strategici.
Mh-mh. Esatto, sì, sì. È un è un conce ma è un è un concetto è un concetto che si sente se che si sente ultimamente, quello del capsule wardrobe. Ma, senti, hai parlato, ecco, brevemente di accessori, e questa cosa mi ha incuriosito. Perché a volte basta davvero poco, al di là dei vestiti, no, per personalizzare un look. A livello di, uhm, trucco e parrucco, per usare un'espressione un po' vintage, appunto. Tu, ecco, mhmm, che importanza dai a tutto questo? Nella tua ecco, nel nel tuo outfit?
Mh-mh. Mh-mh, certo. Mh-mh. Allora, guarda, uhm, ne do tanta. Semplicemente perché a me piacciono gli accessori. Ma sono un'anima antica, cioè, nel senso, mi piacciono magari gli accessori, mhmm, preziosi, mi piaccio mi piacciono, uhm, le pietre, uhm però su di me, che siano comunque, uhm, piccole, non m molto grandi. Perché, uhm, credo che almeno su su me stessa, ovviamente, credo che poi si vada un pochino nel pacchiano, ecco, quando si esagera, uhm, con determinate cose. Cioè, non c'è bisogno che mi metto al dito, uhm, 4 anelli di con delle pietre enormi. Perché, cioè, non non ha neanche poi la funzionalità all'interno, magari, dell'ufficio stesso
Okay, sì, sì. Diciamo, ehm, rientra un po' nel "less is more". È quello che vuoi dire?
Uh, sì. Sì, sì, assolutamente. Ma eh, guarda, ho visto anche la differenza, magari, uhm, nell'utilizzare degli orecchini, uhm, con delle pietre. Orecchini piccoli, che davano comunque una luminosità al volto. E questo cambiava tanto. Perché m mi rendevo conto che ero, magari, anche più contenta, sembra una stupidaggine, però magari anche più contenta del fatto che, comunque, questa cosa mi stesse bene. Quindi il guardaroba, in realtà, fa tanto. Se non ti senti, mhmm, confortevole, se non ti senti anche, uhm, comoda o appagata di quello che hai addosso, cambiati, assolutamente. Perché poi è è giusto uscire di casa e stare comunque, insomma, bene.
Mhmm. Okay. Sì, bene e comodi. Ma, mhmm, senti, una cosa anche che mi andava di chiederti, per quanto riguarda le stampe un po' più creative perché, sai, magari lì per lì, quando una persona le compra, può esserne attratta. Però poi sono difficilmente abbinabili e magari vengono a noia, no, stancano velocemente. Condividi questo punto di vista, oppure tu, in qualche modo, riesci sempre, no, a a reinventarle?
Mh-mh. Sì. Vero. Allora, guarda, uhm, <lip trill> è un po' difficile, perché ricordo benissimamente che, uhm, circa 5 o 6 anni fa le stampe andavano tantissimo. Cioè, c'erano queste maglie con tutte le le scritte, eccetera, eccetera. È ovvio, si cade un po' nella noia perché è facile, insomma, dire: "Questo già l'ho messo, ora come lo rimetto?" Non non si tratta della maglia semplice bianca. Però io credo che ci siano m magari delle soluzioni efficaci, uhm, utilizzare la maglietta in un altro modo. Magari anche la stessa camicia, andarla ad abbottonare in maniera diversa per giocarci e creare un nuovo look, assolutamente, si può fare.
Chiarissimo. Beh, guarda, direi che ti sei espressa in maniera più che più che mirata. Si vede che hai un bello stile, lo porti avanti, ci credi. E quindi questo è bello. Perché oggi, nell'epoca, appunto, della globalizzazione, figurati, il il mhmm, lo stile è diventato, insomma, qualcosa che tendenzialmente fa pensare all'uniformità. Quindi è pu è un punto di vista raro e prezioso, che va valorizzato. Grazie davvero per aver condiviso tutto questo con me oggi.
<chuckles> Ma figurati. Per me è stato un piacere, assolutamente, per me, aver risposto a tutte le tue domande. Quindi grazie mille.